Ờ, thì thực ra là gia đình mình thì cũng may là không có, ờ, rơi vào các hoàn cảnh như vậy. Tại vì thường là, à, thường là, nói chung là, mình cũng khá là là làm công tác tư tưởng đối với gia đình, ờ, trong những cái tình huống như vậy. Tức là khi mình ăn cơm mình cũng, à, ờ, tức là tức là khi mình ăn cơm là mình không có xem điện thoại, tức là chỉ có ăn cơm tập trung cho nói chuyện, ờ, nói chuyện với ăn cơm thôi v tại vì bây giờ mình cũng, ờ, tức là không ở với bố mẹ mình nữa. Thì ngày xưa thì cái thời ở quê không có điện thoại để mà xài, thì đến khi mà mình, ừm, tốt nghiệp mình đi làm, à, tức là mình đi học xong rồi mình đi làm ra ngoài, rồi kể cả bây giờ lập gia đình ở đây thì cái việc, ờ, s sau khi có con cái thì mình cũng tư tưởng với gia đình là riêng việc
Ôi, thế thì cũng may đấy! Ôi, công tác tư tưởng luôn á? Thế nào hả bạn? À, nhắc trước luôn nhỉ? Ừm. Ừm, ừm. Kiểu, quán triệt ngay từ đầu luôn bạn nhỉ? Ờ. Là trong bữa ăn là không có sử dụng điện thoại đấy, đúng không? Thì bạn thấy cái việc là sử dụng điện thoại trong bữa ăn như thế thì nó làm, kiểu, mọi người có bị xa cách quá không? Tại vì hiện tại là thực trạng ở Việt Nam hiện nay là rất nhiều gia đình mà có con trẻ, kiểu là, trong cái độ tuổi thanh thiếu niên, học sinh ấy, là họ rất là hay sử dụng cái, ờ, mạng xã hội như, kiểu, TikTok để hay là YouTube để có thể là vừa xem vừa ăn cơm luôn ấy.
rồi, cho nên là bây giờ nó thành cái thói quen rồi bạn ạ. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, mình để ý là rất nhiều, ừm, gia đình, và đặc biệt là rất nhiều những cái bạn trẻ bây giờ ấy, không có chỉ riêng gia đình mà chẳng hạn như trong những cái bữa cơm bình thường ấy, mình thấy là sử dụng TikTok với lại cái mạng xã hội rất là nhiều, vừa ăn vừa lướt. Rồi một tay có thể là cầm cái thìa cơm, một tay là dùng cũng dùng tay để lướt, ờ, những cái, ừm, nền tảng mạng xã hội như vậy. Thì mình thấy là cái việc như vậy á, thì nó nó không tốt cho những cái, đặc biệt là những cái thành viên trong gia đình khi mà cái bữa cơm là cái bữa cơm là tức là khi mà sau một ngày làm việc rất là vất vả thì mình có một cái bữa cơm gia đình. Đặc biệt là bữa tối á, mình ngồi với nhau thì để mình chia sẻ những cái tâm tư tình cảm và những cái v cái những cái gì hay ho trong cái công việc hàng ngày. Liệu có thể là nếu đối đối với con cái thì có thể chia sẻ những cái thứ ở trường, hoặc là những cái cái công việc của bố mẹ thú vị con cái. Ừm.
Ừm. Ờ. <chuckles> Đúng rồi, như kiểu, cũng khó chịu đúng không? Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, kiểu là, có cái sự giao tiếp nhất định với nhau thì sẽ hay hơn mà, đúng không?
Đúng rồi, thì nó sẽ tạo sự kết nối với gia đình nhiều hơn, và mình nghĩ là cái cái cái cái thói quen cầm điện thoại trong bữa ăn, ừm, theo quan điểm của mình là nó không tốt đối với bữa cơm gia đình.
Ừm. Cũng không có được hay cho nó lắm, đúng không? Ờ, nói chung là cũng nên thay đổi một cái hướng tích cực hơn chứ không phải là cứ vừa ăn cơm rồi xong đó là cứ vừa nghịch điện thoại, như thế thì nó cũng không có có cái sự kết nối gia đình lắm nhỉ? Thế thì nói chung là đấy là cái việc mà ăn uống mà sử dụng điện thoại đi, ờ, còn những cái việc như là, kiểu là, bạn có nghĩ là cái công nghệ, ở đây có thể là ứng dụng hay là tất cả những cái gì liên quan đến công nghệ chẳng hạn ấy, có giúp cho gia đình của bạn lưu giữ lại được những cái kỷ niệm hay là, kiểu, video, tin nhắn nó tốt hơn không?
Rồi bạn. Đúng rồi, đặc biệt là đặc đặc biệt là những bạn trẻ. Ừm. Ừm.